อ๋อ อันนี้พูด มีคำหนึ่งที่พูดเหมือนกับเพื่อน คนนั้นเลย เพื่อนก็บอกว่า ก็ไม่รู้จะง้อยังไงอะ เพราะก็ไม่ได้รู้สึกว่า ตัวเองทำผิด เพราะว่าคนก็ขายได้เหมือนกัน ไม่ใช่จะแบบเจ้า มีเจ้าเดียวในโลก อย่างเงี้ย เพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ เขาก็มีครอบครัวมีอะไรต้องดูแลอยู่แล้วเนาะ ก็ไม่ใช่แบบอะไรที่จะต้องเจอกันทุกวัน เขาก็พูดเหมือนคุณเลย เราก็แบบ อ๋อ ตอนแรกเราก็แบบเราเป็นคนกลางเนาะ เราเป็นผู้รับฟังเราก็ โอ๊ย เหรอ อะไรอย่างเงี้ย แต่แบบฉุกคิด แต่พอมาฟังคุณเป็น ส มาเพิ่มขึ้นมา อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า อ๋อ มันก็ ก็อาจจะมีส่วนถูกบ้างแล้วล่ะ อืม เห็นด้วย
ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ ก็อาจจะเป็น อาจจะเป็นสิทธิของเขาว่าแบบ เอ่อ เขาอยากจะแบบคุยกับเพื่อนคนนี้ต่อไหม หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้าเกิดว่า เอ่อ ทั้ง 2 ยังอยากเป็นเพื่อนกันอยู่แบบว่าต่างฝ่ายต่างลดอีโก อย่างเงี้ยค่ะ มาคุยกันก็น่าจะดีค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่า มันก็ อีกคนหนึ่งก็มองว่า อ้าวทำไมขายของแล้วไม่บอกฉัน อีกคนนึงก็มองว่าเหมือน แล้วทำไมฉันต้องบอกเธอ เพราะว่าเหมือน
ค่ะ ค่ะ อืม
คือก็เป็นเพื่อนกันเข้าใจ แต่ว่า บางครั้งอาจจะไม่ได้สนิทขนาดนั้นหรือเปล่า เพราะว่าเหมือนแบบว่าคนในกลุ่มเดียวกัน ก็จะมีคนที่สนิทแตกต่างกัน ใช่ ก็ไม่ได้ว่าสนิทเท่ากัน อะไรเงี้ย แล้วเรา บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบเหมือนไปบอกเขาก่อนไปขออนุญาตเขา อย่างเงี้ยเหรอ? มันก็ มันก็ไม่ใช่เรื่องอะค่ะ
สนิท อา อ๋อ ใช่ ๆ อืม เออ มันไม่ใช่บริษัทเธอเนี่ย มันไม่ใช่ พรอดักต์ ของเธอเนี่ย เออ ทำไมฉันต้องขออนุญาตเธอ?
อืม ค่ะ ทำไมต้องแบบ ต้องไปขออนุญาต ต้องไปบอกเขาก่อนหรือ อะไรอย่างเงี้ย มันก็ มันก็อาจจะดูแบบ แปลก ๆ นิดหนึ่งนะคะ
เออ ๆ ๆ ก็จริง เราอาจจะ เราอาจจะเป็นคน
ค่ะ อืม
เขาเรียกอะไรอะ นิ่ม ๆ หน่อยไหม? เราก็อาจจะรู้สึกว่า โอ๊ย กลัวว่าคนจะไม่ชอบ กลัวว่าเขาจะแบบ เฮ้ย ไม่ชอบเรา อะไรอย่างเงี้ย อาจจะ เราอาจจะเป็นประมาณนั้น แต่ได้ฟังแล้วก็ดูเป็นความเห็นที่แตกต่างที่น่าเก็บมาคิดเหมือนกันเนาะ
ค่ะ เออ ค่ะ ค่ะ
เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เนี่ย ๆ ก็
แต่ว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดเขาสนิทกันน่ะ เขาจะทำอะไรเขาก็คงคุยกันคงปรึกษากัน แต่ว่าถ้า เกิดเขาไม่ได้ปรึก ษ ปรึกษากันเขาอาจจะเหมือน ก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกัน แต่ก็ไม่ได้สนิทถึงขั้นนั้นหรือเปล่า? อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะ
อืม ไม่ได้สนิทถึงขนาดที่จะแบบทุกก้าวย่างของชีวิตจะต้องเอามาแชร์ให้กันฟัง
เออ